Ờ, mà rẻ nữa. Ừm.
Ô kê. Ờ, như vậy thì mình nghĩ là bạn nên đi, a, Quảng Bình đi. Quảng Bình, bây giờ mình hông biết Quảng Bình nó có bị sáp nhập vô đâu hông nha, mình hông biết. Ừm.
Quảng Bình à? Từ từ bỏ qua đi. Chưa, tới tháng 7 mới sáp nhập lận, cứ từ từ, bình tĩnh. Ớ, nhưng mà Quảng Bình có gì?
Ừm, đó. Thì Quảng Bình là một cái nơi mà trời, quá trời là là cảnh đẹp luôn. Rồi những cái món ngon của nó cũng cảnh đẹp, trời ơi! Động Phong Nha nè, rồi, à, Hang Én nè, rồi, ờ, Sơn Đoòng nè. Trời ơi! Rất nhiều luôn, đúng. Còn những cái món ngon của nó là mình thấy là hầu như bạn có thể tìm được rất nhiều những cái món ngon của miền Trung và miền Bắc ở Quảng Bình luôn á. Mà cái giá nó rất là rẻ nha, đó.
À, cảnh đẹp luôn. Ví dụ, ví dụ, ví dụ. Bạn, bạn có thể Động Phong Nha. Hang Én à? Sơn Đoòng. Ơ, vậy à? Ờ, vậy à? Hông, mình nghe, kiểu, Quảng Bình, mình biết Quảng Bình, mình nghe Quảng Bình, Quảng Bình nghèo lắm. Quảng Bình kiểu cổ x đơn sơ các kiểu này nọ, nó hông có phát triển về du lịch. Lỡ mình bị bắt thì sao?
Ừm. Đúng rồi! Chính nhưng mà không. Trời ơi! Bạn lớn rồi bạn sợ bị bắt, là cái gì? Trời đất ơi! Bạn lớn rồi mà. Trời ơi! Đi
Ờ, ơ, thế đi chơi mà, đi chơi là phải tính rủi ro, bây giờ lừa đảo nhiều lắm, họ bắt sang Cam thì sao?
Không. Ai mà ai mà thèm bắt bạn, người ta thèm người ta bắt những cái đứa trẻ cơ, nó mới có cơ thể cơ ngai cơ may bán được, được chưa?
<laughs> Không. Phải chắc bán là bán nội tạng mà. <laughs>
Ồ! Rồi bây giờ như vậy là cái tiêu chuẩn của bạn là phải an toàn nữa hả?
An toàn, an toàn, thê đúng, à, thêm một cái an toàn nữa, đấy. <laughs>
<sighs> Bây giờ là nếu như bạn muốn vừa rẻ vừa an toàn, mà vừa, sao ta, vừa có cảnh đẹp hả? Rồi, sao khó quá vậy? Làm sao mà được 3 cái.
Ừm. Ờ, đúng rồi, vừa cảnh đẹp vừa thì mới bảo <laughs> thôi, thôi. <laughs> Thôi. <laughs>
Thôi bây giờ đi Thành phố Hồ Chí Minh đi, đi Thành phố Hồ Chí Minh đi. Nè, có rất nhiều món rất rẻ, nói chung là phải phải biết ăn ở trong những cái hẻm, những cái hốc á, thì á hả, cái món ấy nhiều món rất rẻ. Còn cảnh đẹp thì ô kê, bạn có thể đi bạn có thể đi Vũng Tàu nè, hay là những cái địa điểm không, không rẻ nó rẻ mà, tức là bạn đừng có ăn những cái món mà nó giới thiệu trên báo, no, bạn hãy tìm trong những cái hội nhóm của Thành phố Hồ Chí Minh á. Đó, ví dụ như là "Sài Gòn Ùm" nè, bạn sẽ biết được là những cái quán nào mà nó ngon mà nó rẻ, đó.
Ừm. Ừm. Nhưng nhưng mà nó không rẻ. <laughs> Ừm. Ờ, ô kê, ô kê, ô kê. Ừm. À. Ô kê. Thôi bây giờ bỏ qua đi, bỏ qua không hỏi ý kiến của mình nữa. Bạn bạn, thế thì, ừm, bạn đi ở Việt Nam thì bạn có chỗ địa điểm nào tâm đắc nhất?
Ừm. Ừm.

Mình nghĩ nha, mình nghĩ chuyện ờ, mình sẽ không quay lại. Bởi vì, ờ ờ, mình trải nghiệm rồi và công việc của mình các kiểu này nọ, thì nếu nếu mà, gọi là, công việc tốt, thì mình quay lại, nói chung mình cũng khá là nói chung là bởi vì mình làm ở đấy mình quen mọi người ở chỗ đấy rồi. Thì nếu mình quay lại á, thì mình phải quay lại công ty đấy, chứ không phải quay lại chỗ khác. Còn
Ừm. Ừm, bạn trải nghiệm rồi? Ừm. Ừm. Ừm, cũng dễ hiểu. Ừm. Ừm, tại sao? Có rất nhiều công ty xịn mà tại sao bạn nhất thiết phải quay lại công ty đó?
Ờ, ừm, mình không biết nữa, nói chung là <tsk> mình sống không biết, ưm, không có biết gọi tình cảm không, nhưng mà m mình hay, kiểu, áy náy. Bởi vì, ờ, người ta cho mình khá là nhiều từ thời sinh viên. <chuckles> Ờ. <sneezes> Ừm.
Ồ, OK, mình hiểu rồi. Ờ, mình nắm được cái này rồi, cho nên là nếu như bạn quay lại Hà Nội thì bạn sẽ làm tiếp tục làm công ty đó, đúng hông? Ừm.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nên là, kiểu, a, cũng nên là, kiểu, Hà Nội thì hiện tại mình đang cho nó vào blacklist. Ừ.
Ồ, kì quá vậy! Rồi bạn có từng thử ở Hồ Chí Minh chưa?
Đấy, mình đang ở Hồ Chí Minh đây. <chuckles>
Ủa, vậy hả?
Ừ!
Rồi bạn thấy như thế nào?
Mình thấy thoải mái hơn, nói chung là cũng có n bản chất mình là người mình vào, ừm, Hồ Chí Minh học mà. Mình có bạn bè và người thân ở Hồ Chí Minh, Hà Nội thì mình hông có ai hết, nên l ừm, <tsk> ừ.
Ừm. Ừm, ừm, OK, như vậy là được rồi. Tại vì thật ra nha, ở Hồ Chí Minh mà bạn hông có ai đi chăng nữa, bạn cũng khá là dễ sống hơn là ở Hà Nội đó, công nhận hông?
Ừm, chính xác, ừ, người ta người ta bảo là Nam tiến chớ có ai Bắc tiến đâu. Đợt mình đi ra Bắc mình làm xong người ta, ưm, bố, mẹ, anh, chị, bạn bè, kiểu "Mày bị mày bị gì á, mày bị dở á."
Ừm. <chuckles> <laughs> Thôi mà, thì thật ra nó cũng có kỷ niệm cơ. Mình cũng có nhiều người bạn Bắc tiến mà, nói gì vậy? Trời ơi, kiểu như là, có đứa bạn nó làm bên truyền thông á, nó ra ngoài Bắc nó làm, Hà Nội ấy, xong rồi nó lấy chồng ở ngoài đó nó ở ngoải luôn, nó hông có thèm về nữa. Ừm.
Ừm. Ừm, <chuckles> dạ. À. Uầy, sướng. <laughs>
Sướng gì đâu, kiểu như mình cũng cảm thấy là nhiều khi nó cũng than lắm, nhưng mà tại tại vì nó mê nói chung là nó vượt qua được những cái tính cách của Hà Nội đó.
Ừm. <tsk> Thôi. Ờ. Ừm, nói chung là cảm giác như, a, Hà Nội là nó để ra cả nhiều rất là nhiều kỷ niệm vui và buồn. Nên hiện tại hiện tại, mình đang muốn, không biết như thế nào nhưng mình sẽ để cho nó vào một cái, gọi là, cái, a, không biết gọi là blacklist hay là gì. Nhưng mà nó, ừm, được đê vào một cái gì, cái, gọi là, cái
Ừm. Ờ, chính xác. Ưm, ừm. Gác lại một tí xíu. Khoan không có nghĩ đến nó, đúng hông? Ừm, ồ, vậy thì bạn đi, ơ, bạn đi mấy vùng biển đi, bạn đi mấy cái đảo, a, Bình Hưng nè, bạn đi đảo Bình Hưng hay đảo Phú Quý ở, ưm, <tsk> ở, gì ta, ở Bình Thuận đi.
<tsk> Ừ, đúng rồi, mình sẽ để đấy. Đúng, chưa nghĩ tới nó, chính xác, chính xác. Ờ, ừm, OK, mình sẽ cân nhắc cái này nha. OK.
Ừm, mình nghĩ là bạn sẽ thích đó, nhưng mà bạn phải có một cái thể lực tốt trước khi đi nha. Tức là cũng ráng tập thể dục trước khi đi đi, tại vì ở đó là thiên nhiên mà, thì, ờ, phải đi bộ thế này thế kia, đó.
Yên tâm, yên tâm. <tsk> Ừ, không sao. <tsk> Mình mình thể thao OK lắm, mình cá khá là cân đối, không vấn đề gì.
Ừm, OK, như vậy là xịn rồi. Trời ơi, nãy giờ tụi mình nói từ nước ngoài về tới Việt Nam mà chắc Việt Nam là nhiều, đúng hông? Wow! Cũng biết được những câu chuyện của bạn nữa.
Ừm. <chuckles> OK, OK, rất là cảm ơn bạn vì những chia sẻ này, rất là vui.
Ừm. Ờ. Cảm ơn bạn nha, hẹn gặp lại bạn nè. Bye bye!
OK, OK. OK, hẹn gặp lại bạn, bye bye.